Ah, ngayon, hindi na, eh, 'no kasi yung henerasyon ngayon iba na talaga, eh. Kumpara mo noon na parang nag-aabutan ng ulam, <laughs> mga kapitbahay, nag-aabutan ng ulam yan, eh. Di ba, ganun pag piyesta noon, pero ngayon wala wala na, parang patay na kasi alam mo naman, hirap na ng buhay, yung mga tao nagtitipid na rin. Kaya parang wala na kaming ganyan. Pero
Bi bihira na, oo. Oo, mismo. Oo. O Mismo, mismo. Pero 'pag yung Pasko naman, Pasko, al al tawag dun, yung ano tawag dun, ano? Noche Buena, yung mga gano'n, ginagawa niyo pa rin 'yon, 'di ba?
Ah, oo. Oh, yan ginagawa pa namin 'yan, ah, Noche Buena, 'no? Ah, magkakasama kami, pamilya, ayan. Ta's kakain ng 12:00 ng madaling araw, 'no, <chuckles> pagsalubong ng Pasko, ayan. Ayan, okey kami diyan.
Yan. Yan, oo. Kasi parang masaya sa 'tin pati ano, eh, 'no, masaya yung Pasko sa 'tin sa Pilipinas, eh, yung mga ganyan.
Doon.
Eh, pa
Pasko ang maganda rito sa Pinas.
Oo, naniniwala ako diyan, walang tatalo sap ah, seleb selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas.
Mm. Totoo 'yan, oo. Kasi nakakapag ah, kuwento tita ko, eh, kasi tita ko nasa US din 'yun. Parang nagkukuwento siya na parang mas masaya nga daw ang Pasko dito kumpara sa kanila, ayon. Mm.
Sa at Yon. Ah, sinabi mo, sinabi mo, sinabi mo. Iba kasi sa 'tin, eh, yu yung, um, yung tinatawag ba natin na, "spirit of Christmas" 'di ba? At damang-dama sa 'tin, damang-dama sa 'tin, eh. Kumbaga sa 'tin kasi, eh
<laughs> Totoo. Ayan, oo. Mm.

Pa'no Nobyembre pa nga lang, eh. May nagkakabit na ng mga Christmas light, eh, 'di ba?
<laughs> 'Di ba? Oo, sa sa pagpasok palang kamo ng ber months, ah, simoy ng pasko na agad ang maano diyan humahataw. <clears throat>
'Yun. Tapos makikita mo 'di ba, sa may Manila Bay ang dami ng parol, eh, Nobyembre palang, dami ng parol 'di ba tas 'yung mga Christmas light, tas mga sa radyo, maririnig mo na si Jose Marie Chan, 'di ba, kumakanta na ng mga Christmas song niya, 'di ba. <chuckles>
Hmm. <laughs> Oo. Mm. <laughs> Oo, mismo. kahit sa Facebook siya ang laman, eh, siya siya makikita mo, eh.
Oo, 'di ba. 'Yung mga meme 'di ba, ilalabas 'yung mukha nila. <chuckles>
Oo. Pagpasok ng September, eh, puro siya na agad makikita mo, eh.
Oo, tama tama tama. Pero matanong ko lang, ah, kayo bang pamilya, eh, nagagawa niyo pa 'yung mga activities na parang katulad no'ng pumupunta sa mall, nanonood ng sine, alam mo na, 'yung mga window window shopping lang, nagagawa niyo pa ba na?
Mhm. Mhm. Nagagawa naman namin 'yan paminsan-minsan 'no, lalo na kapag kami ng anak ko, kasi anak ko mahilig mag-aya 'yan, eh, na lalabas pagka ano alam niyang suweldo ko na na, eh, mag-aaya mag-aano 'yan mag-aaya lumabas, mag-malling kami minsan pupunta kaming hindi mall na malapit dito gusto niya 'yung mga mall pa sa malayo, eh. 'Yung mga katulad ng MOA gusto niya pumunta pa kami do'n, oo, kasi malaki, eh, natutuwa siya do'n, eh. Kaya parang do'n pa kami napunta para lang magdala magpabili ng kung ano-ano ayan. Pero masaya naman, oo, napapagastos ka pero masaya naman, <chuckles> natutuwa 'yung anak mo parang hindi mahihigitan ng pera 'yun na 'pag masaya 'yung anak.
'Yan. Maro. Oo. 'Yun, oh. M MOA MOA? Oo. Oo. 'Yan. Tama, tama. 'Yun.

Ah, ang ngayong araw linggo, 'no, ano lang kami, ah, ng anak ko, wala, ah, naglaro nga lang kami kanina, eh. <laughs> Naglaro lang kami kanina sa ano oo, relax lang kami ngayon, kasi siyempre wala pa namang suweldo. At, ah, ayan, um, masaya pa rin naman kahit, ah, walang involve na pera, 'no, sa bonding namin. Ah, masaya naman kami, nagtatawanan naman kami mag ah, mag-ama. <chuckles>
Chill. Chill lang. Relax-relax lang, 'no. 'Yon, oo. Hindi naman Hindi naman kailangan ng pera, eh, pag pagdating sa mga ganiyan, eh, 'di ba. Kailangan lang, tawag dito, 'yong simpleng, ah, ewan ko kung naglalaro kayo ng video games no'ng anak mo, ah. 'Yong mga gano'n lang masaya na 'yon, 'di ba.
Oo. Tama 'yon, mm. Mm. Oo, Roblox 'yong paborito no'n. Naglalaro kami, yon. Minsan ay minsan <chuckles> ayoko nga, eh, parang wala, wala akong magawa, eh, pipilitin kang maglaro, eh, sali daw ako. <laughs>
Rob <laughs> Kami no'ng anak ko, ano, ah, NBA, PlayStation. Oo, ma mahilig kami sa gano'n. Aya basta 'yong ano, ah, basta nakakatuwang, ah, laro. O kaya minsan, nanonood lang kami ng pelikula, 'yan, kami nila misis gano'n, o, 'di ba. Bonding na 'yon, 'di ba? So
Ah, NBA, mm. Ganda 'yon. Mm. Oo, 'yan. Mm. Ganiyan din ang anak ko, mahilig din manood ng mga ganiyan, mga ano, eh, babae 'yon. Eh, puro 'yong mga pinapanood no'n, eh, wala akong magawa, eh. Ang mga
Oo. Tele mga teleserye. <laughs>
Hindi. Ah, bata pa ang anak ko, mga 7 lang ang anak ko. Kumbaga mga pinapanood alam mo mga pambata, <laughs> pambata na pambabae.
Ay, ay, o sige-sige. Pasensya na, pasensya na. <laughs> Ah, mga car mga cartoon, mga tamang gano'n.
Oo, mga cartoons gano'n, mapanood niya. Ako naman, wala akong choice, kasi manonood na lang din ako, eh, wala, eh, siya gumagamit ng TV, 'di ako makikinood na lang din. <chuckles>
Hmm. Gano'n. <laughs> Tama, tama, tama. Pero, tawag dito, tanong ko lang ano, ah, 'pag ba nagbo-bonding kayo, eh, kumbaga, 'yong <smacks lips> pakatulad no'ng piyesta. Nagagawa na kasi parang, bihira na ngayon 'yong parang, ah, uma-attend ng mga piyesta, 'yong katulad ng gano'ng, ah, okasyon, 'di ba. Kumbaga no'ng kabataan na no'ng kabataan natin, 'di ba, parang lahat tayo naghahanda sa piyesta gano'n. Kayo ba, may mga gano'n pa ba kayong mga, ah, aktibidad na ginagawa, para bang sumusunod pa ba kayo sa tradisyon?
Mm. Oo. Oo, hindi tulad no'ng araw. Oo.